Oke, ya ya ya ya, kayak gimana tuh co contohnya 1?
Ah 1, oke, ada 1 pengalaman yang kayak aku susah banget untuk ngelupain karena itu kayak bener-bener, aduh wah banget gitu. Eee, jadi waktu itu tuh aku pergi ke Jogja gitu ya. Nah itu dalam rangka me time gitu, nah mhm, jadi kayak itu pertama kali aku, eee, travel, eee, sendirian gitu kan. Mhm.
Mhm. Oke. Wah, iya iya iya iya. Mhm. Oke, betul. Oh iya. Waduh, hmm, mantep juga kalau sendirian ya huh, gak bosen itu ya. Okelah okelah, bolehlah. Iya iya iya, mhm.
<chuckles> Bah nah itu, karena kan aku mikir kayak gini, eee, saat itu tuh aku lagi apa ya, kayak pengen mengenal diri aku sendiri juga gitu kan.
Mmm. Oke, iya.
Mhm, jadi aku berusaha yang kayak, "Ah coba deh, eee, aku jalan-jalan tapi diri sendiri kayak me time gitu." Gitu. Akhirnya pergi dong ke kota tersebut gitu. Nah salahnya aku tuh tidak apa ya, eee, tidak merencanakan perjalanan secara detail gitu.
Mhm. Oke, betul. Mhm.